Anladım. Ya, o dönemde çok sosyalleşmede evet, gerçekten sıkıntı yaşıyordum ama sonrasında biraz daha dengeli bir döneme geçince, eee, sosyal hayatımda biraz kaçamaklarım oluyor ama hiçbir zaman tamamen bırakmıyorum. yüzde seksen yirmi kuralı gibi onu sürdürmeye devam ediyorum. Evet. Hı hı. Evet.
Evet. Eve A, çok güzel. Anladım. Şahane. Peki çok güzel bir sohbet oldu. Bana beslenme alışkanlıklarını nasıl dengelediğine dair çok güzel tarifler de bulundun. Çok teşekkür ederim.
<giggles> Evet. Rica ederim, ben teşekkür ederim.